Comment tu apprends à poser tes limites sans te sentir coupable?
Alors, heu, apprendre à poser des limites déjà, la meilleure chose quand on apprend quelque chose, c'est de le faire, même si c'est fouillis, brouillon, mal fait, heu, l'action prime toujours sur l'anticipation, l'intellectualisation, heueu, c'est d'ailleurs, c'est pour c'est pour ça que beaucoup, beaucoup, heu, d'entrepreneurs, heu heu, soi-disant, heu heu, sont pas, heu, très très sont pas les p les les personnes les plus intelligentes, mais les ceux qui réussissent c'est ceux qui sont, heu, persévérants, qui avancent, heu, les gens qui ont la paralysie de l'analyse parce qu'ils sont très, très, très intelligents. Il y a beaucoup de gens très intelligents mais qui arrivent pas à à vraiment avancer parce qu'en fait ils font pas de l'action. Donc, heu, la 1re des choses, c'est se jeter à l'eau, déjà, heu, bah, quel quelqu'un vient me dire: «Heu, écoute, heu, s j'aimerais que tu fasses ci, tu fasses ça, comment ça marche un peu?» tu dis: «Attends, heu, non, heu» et puis on fait maladroitement mais c'est pas grave.
Mmh. Ouais. Oui, bien sûr, ouais. Mmh. OK. Mmh mh. D'accord donc, heu, au début c'est pas grave si c'est maladroit, après s'il y a besoin d'explications supplémentaires, heu, derrière ou que bon ça f f frustre un peu la personne ou que c'est mal reçu, heu, c'est pas grave, tu feras un peu de clarification quoi?
Oui, c'est-à-dire que, hem, heu, bien sûr qu'il y a des techniques. Bien sûr, heu, je peux donner des techniques sur comment, heu, poser des limites, pas se sentir coupable, ainsi de suite, heu, tout ça. Déjà 1, ça dépend des sujets, parce qu'il y a des sujets où je pense que l'intégralité, heu, heu, des humains, heu, ils ont ont pas forcément de culpabilité, hein, quand ça touche à la sécurité, au bien-être, à l'intégrité physique, à à à ce genre de choses-là, la liberté, heu, aussi. Heu, normalement, heu, ben en fait, le le le poser une limite, c'est quand même, heu et on se sent pas trop coupable parce qu'en fait, là, ça va trop loin. Heu, c'est plutôt dans les cas où, on hésite. C'est ja d'ailleurs, c'est là où les gens qui sont spécialisés, heu, pour arriver à soutirer <chuckles> des choses à d'autres personnes, heu, ils vont jouer justement sur ces ces ces, heu, ces sujets un peu plus légers, où là effectivement la la culpabilité, heu, arrive beaucoup plus vite.
Mmh mh. Ouais. Ouais, d'accord. D'accord, du coup quel type de sujet spécifiquement?
Ça peut aller, heu, de, heu, quelqu'un qui a besoin, heu, que tu que je lui, heu, ren fasse prenne son samedi de de de travail pour que, heu, elle puisse aller faire, heu, heu, je sais pas quoi et puis, heu, ça re redemande la semaine d'après et puis, heu, c'est carrément les les collègues, parce qu'ils ont vu que je disais pas trop non, heu, donc du coup ça vient demander: «Ouais, mais alors tu sais, moi là, heu, mes vacances, j'ai vu que tu avais telle semaine, en fait moi avec mes enfants, tu sais?» ah ben, si tu as des enfants et heu, au bout d'un moment et ben, heu, heu, les congés tu ouais tu as même plus de congés, tu as même plus rien parce que tu dis: «Ah, quand même ses enfants», oui, bon à un moment, heu, elle a des enfants mais c'est pas c'est et c'est pas non plus, heu, heu, l la Vierge Marie, heu. C'est c'est pas grave.
Mmh. Tu dis: «Oui» à tout le monde. <chuckles> Oui, non, OK. C'est-à-dire que chacun a ses ses justement, ses n nécessités, ses besoins et au final, heu, si on veut dire oui à tout le monde et qu'on pose pas de limites, heu, ça va finir par créer plus de bazar qu'autre chose et même des condi des situations un peu injustes, où tu vas pouvoir dire oui à ce à une personne parce que tu trouves que, c'est plus justifié, et non à une autre parce que, heu, pour toi, heu, c'est pas le cas, alors qu'au final, heu, bah pour la personne c'est sans doute, heu, voilà, c'est sans doute injuste, quoi.
Oui et puis il y a il y a certaines personnes, ça va tellement loin. Heu, qu'ils qu'ils arrivent pas à poser des limites que, heu, quand après à un moment ils disent non, ben ils se font presque engueulés: «Comment ça tu me refuses d'échanger tes mes vacances avec avec moi, mais je t'ai dit que j'en avais besoin!» et là tout d'un coup c'est, heu, volte-face. Et tu es, il y a il y a des gens ça leur arrive et ils sont là, ils comprennent pas et je leur dis: «Mais mais oui, tu as jamais mis tu as jamais dit non depuis le début, donc heu, forcément à un moment, c'est devenue une habitude, donc c'est normal» et en fait les gens, ils ont ils ont pas de limite. Il y a heu, il y avait une phrase comme ça, il y avait un dicton qui qui qui est très très très intéressant, heu, pour justement, pour poser les limites. Je me souviens plus de la formulation exacte, mais en gros ça dit ça, c'est, heu: «Il y a des gens, ils ils ils ils prennent de façon illimitée, donc si toi tu donnes de façon illimitée, de toute façon, ils vont prendre de façon illimitée», donc il faut, heu, pas trop donner, parce qu'en face ouais, il y a des gens ils prendront tout le temps ouais, ouais, ouais, ouais, voilà. Donc heu, il y a des gens, ils ils prennent, hein, tout: «Quoi? Quoi? Tu dis oui? Viens, viens, viens, vas-y je prends, je prends!» que ce soit de l'énergie, les vacances ou peu importe quoi. Heu, donc du coup, à un moment, c'est pour ça que se préserver c'est c'est c'est important. Il faut savoir poser des limites, bien sûr.
Ouais. Mmh mh. Mmh. Ouais. Oui. Si tu donnes la main tu donnes la main, ils te prennent le bras, quoi. OK OK. Mmh. Mmh. D'accord et donc heu, ben, ça j'imagine que dans un cadre personnel, il faut peut-être aussi être capable de repérer, quelles personnes vont avoir tendance à profiter un peu de la gentillesse. C'est vrai que des fois, ben des personnes qui sont, heu, très serviables ou qui, voilà, qui vont rendre beaucoup service, qui vont dire oui souvent, et ben peut-être, il y a certaines personnes qui vont capter un peu le le le le délire. Et qui vont justement essayer, heu, d'en profiter au maximum et c'est là que ça peut devenir assez toxique, quoi, en fait?
Et c'est exactement ça et donc du coup, c'est ça revient au 1er point que j'ai donné, et qui est le plus important pour augmenter son je sais pas si on dit comme ça, mais augmenter son intelligence émotionnelle. Comprendre à un moment que cette personne nous utilise et pas celle-là et ainsi de suite, il faut se confronter. Tout le monde veut, <clears throat> des techniques ou des formules magiques avant d'avoir fait quoi que ce soit. La meilleure de toutes les techniques c'est l'ex c'est l'expérience, «Ah je me suis fait avoir là et puis là elle me l'a elle me l'a dit avec ce tel sourire. Et puis là, elle a fait ça et puis là ah OK», donc je vois un peu les techniques et quand quelqu'un va faire la même chose on on, il faut accepter de se faire avoir. Les gens qui se sont jamais fait avoir de toute leur vie, généralement ils ont pas fait grand chose, ou alors ils ont eu une chance énorme. Mais il faut se accepter à un moment d'avoir une perte parce que la leçon et le gain pour, tout le reste de notre vie est tellement énorme, que cette petite perte. «Oui, bon là, heu, je lui ai donné mes vacances j'aurais finalement, je voulais pas ou la», c'est pas grave, on identifie et après on gagne sur le long terme.
OK. Mmh. Ouais, OK. Oui. D'accord, oui en fait c'est ça, tu vas faire tu vas rendre le service au début. Tu vas dire oui et, heu, ben justement, tu vas voir si la personne en face elle, elle va te faire, heu, te rendre le même genre de service, est-ce qu'elle va te renvoyer la pareille, quoi, tout simplement. Et heu, ben dans ce cas-là, une fois que tu as compris, c'était quel genre de personne, si elle voulait juste profiter de toi ou non, là, ben tu poses les limites, heu, plus sèchement ou même, heu, bon, après dans le relation de travail tu peux pas couper, heu, vraiment la relation, mais par contre tu peux être plus sec, quoi. Tu peux être plus, heu, voilà, tu peux dire non sans te sentir coupable parce que tout simplement, la personne en face ne fait pas d'efforts pour justement que ce soit, heu, partagé, quoi.
Oui, puis en fait, cette notion de culpabilité, en fait, moi c'est c'est quelque chose j'ai beaucoup de mal avec ça. Hem, on on on on doit être coupable de ci, se sentir comme ça. Mais mais non, je protège juste mes intérêts et la personne en face, elle protège ses intérêts. Alors, oui de temps en temps, il faut qu'il y ait un alignement d'intérêt et c'est normal qu'on fasse un pas vers l'autre, ainsi de suite, c'est ce que j'expliquais juste avant. C'est important. Mais à un moment, heu, les gens, heu, ils sont pas tous là et et quelque part c'est normal aussi, à, heu, sortir complètement de leur leur ligne de vie pour venir, heu, m'aider si un jour j'ai un problème. Heu, il y a il y a des gens, ils me diront: «Non», heu, facilement, donc à un moment il faut savoir protéger ses intérêts. Quand on tombe avec des gens intelligents, justement eux, il faut les chérir plus qu'autre chose, quand je dis intelligent, c'est sur ce genre de plan-là, c'est pas une question de QI. Ouais, voilà, c'est dire attends heu et puis de valeurs surtout, je t'ai donné un service, tu me le rends, où là toi, on risque déjà là tout de suite, ou, heu, on risque d'être de se comprendre, ouais. Ouais, tu es tu es peut-être quelqu'un, qu'il faudrait que je fasse mon ami, ou que voilà, on on y va. Il faut aussi voir le côté positif, heu <coughs> et du coup j'ai pas de culpabilité moi, parce qu'en fait, savoir dire non et regarder un petit peu ou des fois dire oui et puis après dire non, ou ou arriver à à jongler comme ça, ben en fait ça me permet de repérer les bonnes personnes. Il y a des gens, on sait pas pourquoi, ils vont toujours avec les mauvaises personnes, les mauvaises fréquentations, ainsi de suite. Et d'autres, ils ils arrivent toujours dans dans le paquet à trouver les bons. Mais peut-être parce qu'à un moment, il y a toute cette expérience, il y a ça, il y a quand même une curiosité, on se laisse quand même des fois avoir, moi des fois je me laisse avoir, hein, heu, ç ç ça marche, c'est pas grave, hein, heu, ça arrive. Il y a pas cette espèce d'injonction de, non jamais je ne perderais, si tu vas perdre, tu vas perdre, mais tu es obligé de perdre à un moment de temps en temps pour arriver à gagner très souvent. Donc heu, c'est qu'u plutôt une question de ratio que de, heu, heu, j'ai perdu 0 fois, ou je perds tout le temps, quoi.
Mmh. Mmh. Ouais. C'est sûr. Ouais, l'intelligence émotionnelle, quoi. Ouais. Ouais, ouais. Oui, c'est bien, ouais. <chuckles> C'est positif. Mmh. OK, ouais. Mmh mh. Mmh. Mmh. Mmh. Mmh, bien sûr, ouais. Ouais, bien sûr c'est dans la globalité, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui, heu, ben tu dis que qu'ils parviennent pas à s'entourer des bonnes personnes et tout ça, mais gen ils ont peut-être un peu ce sentiment de, heu, ils doivent aider ou alors ça leur fait du bien d'aider et donc du coup, même ils voient ça comme quelque chose de négatif, de refuser une demande, parce que vis-à-vis d'eux-mêmes, entre guillemets, «c'est pas, heu, voilà, les valeurs qu'ils ont» et heu, finalement ils vont facilement, heu, se mettre, heu, en arrière-plan et favoriser toujours les autres personnes, parce que, en fait, mine de rien, ils ont appris à fonctionner comme ça. Pour ces personnes-là, est-ce qu'il y aurait, ouais, des méthodes peut-être pour réussir à justement, heu, arrêter un peu avec ce sentiment de devoir, heu, toujours aider les autres et pas penser à soi-même?
Oui, bien sûr, bien sûr. Ces personnes-là existent, elles sont exceptionnelles. Elles sont, heu, souvent on les décrie, on les laisse un peu de côté, parce que justement c'est des des gens qui sont trop empathiques, hein, souvent. Heu, effectivement, hem, il est conseillé pour, monsieur et madame Tout-le-Monde d'avoir quand même des limites et de, heu, d'arriver à être un petit peu désagréable de temps en temps parce qu'on met des limites et et c'est bien. Il y a des personnes qui ont pas du tout ça. Ils sont dans une bonté pure et ils font quand même du bien à beaucoup de gens et ils sortent de leur ligne de vie et souvent se mettent complètement au se second, au 3e ou au 50000e plan, heu, pour aider énormément de gens, ils font un bien fou, et ceux-là justement, et et c'est aussi ceux qui ont co des gens comme moi par exemple qui ont aucune culpabilité à dire non, et à à il faut aussi qu'on fasse un pas vers ces gens-là. Pour qu'ils puissent faire ce qu'ils font et qu'ils puissent donner, sans regarder, heu, à tout le monde. À un moment si eux sont pas dans la position de pouvoir donner, ils aideront plus personne. Si à un moment ils ils ont tellement donné, qu'ils sont eux dans la position où il faut les aider, alors à ce moment-là, ils aideront plus personne. Et en fait leur faire comprendre ça, qu'ils doivent de temps en temps penser à eux pour pouvoir redonner, sinon en fait ils vont donner, donner, donner, puis à un moment ils pourront plus. Et ouais et en fait il y a il y a un manque à gagner, ouais, il il y a plus rien à donner et donc du coup, oui ils à des moments ils ont pas arrêté, heu, ils auraient dû arrêter et garder 5-10 % de leur énergie ou peu importe ou de leurs finances ou peu importe, ouais, mais là maintenant, ils donnent plus pendant 6 mois, pendant 1 an, pendant 3 ans. Eh ben, regarde la perte sèche que que tu fais en fait, tu voulais donner et finalement tu donnes plus parce que tu es tu peux plus. Il faut s'aider soi-même, pour pouvoir aider les autres. Et si tout le monde fait un peu ça, si tout le monde fait un petit peu de ça et ben du coup, heu, et ben, OK, c'est pas, heu, lui qui va me donner ce coup-là ses vacances, c'est elle, mais après c'est moi et puis ainsi de suite et la la société en fait travaille beaucoup plus ensemble et c'est vraiment important et ces gens-là, il faut qu'ils comprennent, qu'ils faut qu'ils soient dans la position de pouvoir aider. S'ils n'ont plus rien, ils n'aideront personne.
Ouais. Mmh. Ouais. Mmh mh. Ouais. Il y a plus rien à donner, quoi. <chuckles> Mmh mh. Ouais. OK, ouais. Mmh. Mais, et du coup faut vraiment avoir instauré, hem, un peu ce genre de de de comment, de solidarité au sein d'une équipe professionnelle, faut aussi que ce soit un petit peu dans les lignes de conduite. Est-ce que ça va être dit explicitement ça? Est-ce que tu vas faire un point dessus par exemple? Ou est-ce que, heu, bon en fait, tu pars du principe que ça doit être comme ça de base et du coup, heu, bah non quoi il y a pas besoin de formation ou de quoi que ce soit?
Alors c'est pas une question de formation, je pense que alors moi, heu, comme j'ai été manager pendant longtemps, heu, dans mes équipes, je pense c'est quelque chose que, heu, qui s'induit et qui s'induit toujours par le leader. Donc par moi
Mmh. OK.
heu, ça passe par, hem, en fait, c'est pas leur expliquer: «Heu, s'il vous plaît, s aidez-vous!» parce que ça c'est contre-productif. Heu, surtout surtout en France quand on explique quelque chose à quelqu'un, on, heu, c'est ouais on est un peu comme des adolescents: «Ah beh tu sais quoi je vais faire l'inverse». C'est l'esprit contradict con de contradiction français s alors ça, c'est le truc à pas faire. Mais alors ça, mais même des gens de 50 ans hein, c'est le truc à pas faire
D'accord, OK. Il va pas vouloir le faire. <laughs> Ah ouais, ouais. Ah ouais je peux pas mentir je suis, oui, OK. Oui, OK, très bien.
donc, il faut le faire subtilement, donc ce que je fais par exemple, c'est que je leur dis, heu, ils sont en train de de bosser et tout: «Ah bah tiens, tu l'aide pas? Bah, tu es perso toi» et et hop! Je vais faire une petite remarque, OK. Puis à un moment elle va demander de l'aide. Je fais: «Non, non, non va pas l'aider! Elle t'a pas aidé tout à l'heure, va pas l'aider» et puis: «Non mais vous allez pas m'aider? Ben non, tu aides pas les autres, heu, il y a pas de problème, heu, nous on on s'adapte, hein. Te tiens vas-y continue». Je g je te garantis que la fois d'après, les autres ils ont entendu, ils ont vu: «Ah, heu, ah d'accord, heu, ouais finalement on va s'aider un petit peu, heu. Ouh là ouh là!» moi ça m'est arrivé un j'ai une anecdote, ouais, elle est rigolote. Hem, j'étais en train de faire récurer, heu, le le le le la la plonge à, heu, 3-4 personnes, parce que, heu, ils avaient fait exprès de d'esquiver, heu, les tâches, heu, de ménage et je leur dis: «Bah vous savez quoi? Les autres ils ont fait le boulot, vous êtes pas solidaire, très bien et beh, vous allez récurer l'intégralité du sol au plafond», et il y avait il y avait du boulot hein, pendant que les autres ils étaient là, heu, des fois il y avait des pauses, on discutait ou autre et ils nous regardaient hein. Il y a pas de problème, moi je: «OK, vous avez voulu, heu, laisser la charge de travail sur les autres, maintenant c'est vous». Il y en a un il arrive, il arrive vers eux, il fait: «Bah, alors! <laughs> Et, alors on récure, alors on bosse, alors que moi je bosse pas». Je fais: «Pardon? Tu veux tu veux faire le malin, très bien. Tiens, toi, arrête. Tu prends sa place».
Mmh. Mmh. Allez, OK. OK. Mmh. Mmh OK, ouais. Hop. Ah, oui. <laughs>
Et il me regarde il fait: «Non, c'est pas vrai?» je fais: «Si, si, et tu sais quoi? Heu, tu sais en plus ce que je vais faire, tu vois là, tu as tu es venu te moquer de ton camarade et ben lui je vais aller lui offrir un café avec un petit muffin en plus. Parce que l ouais, ouais parce que là là franchement, t'abu» Il me fait: «Mais non mais tu vas pas me faire faire ça?» je fais: «Si, tu vas le faire. Tu te moques de l'autre parce qu'il, OK, il a fait pas que, pas quelque chose de bien mais c'est pas toi le manager, c'est moi ici. Donc tu te moques pas de tes collègues». Je lui dis: «Bah, tiens vas-y récure». Il me fait: «Beh j» il l'a fait, il récurait. Je fais: «Mais je vais faire ça une heure? Mais tu feras 3 heures s'il faut» et je suis arrivé, je suis allé chercher l'autre. Je dis: «Tiens, tiens, ton café, ton muffin, tiens on va le on va discuter t que tous les 2 pendant qu'on le regarde faire». Je lui dis: «Mais attends, heu, oh! La solidarité en fait ça ça passe par ce genre de choses».
Ah, tu fais la carotte et le bâton, quoi. <laughs> Ouais, ouais. Mmh. Ouais, non, je comprends, heu, c'est vrai qu'en fait quand il y a des abus comme ça, ou même là au final il pensait qu'il pouvait se moquer parce que justement ils étaient un peu punis, mais c'est pas le but de la «sanction» entre guillemets. Le but de la sanction, c'est juste de faire comprendre que, bah, l'entraide c'est important et que bah si tu peux pas t'en tirer toujours à bon compte en essayant d'esquiver, heu, toutes les tâches, heu, qui t'ennuient quoi et à l'inverse, tu vas pas venir te moquer d'un camarade, heu, qui a fait une erreur parce que bon au final les erreurs c'est quand même humainement, heu, possible quoi, heu, on en fait tous. On a pas toujours des bons comportements non plus hein, bien sûr. Donc, heu, bon, bah, heu, c'est une erreur, heu, un apprentissage. Il faut pas venir se voilà, heu, se se moquer de lui, quoi.
Bah, bien sûr. Ouais, et puis, a après la tâche, il vient me voir, il me fait: «Ouais tu sais quand même, heu, heu, c'est un peu, heu, tu sais, c'est, heu, f c'est difficile ce que tu as fait, c'est dur et tout». Je fais: «Mais non, demain, heu, tu fais ça, il y a quelqu'un qui se moque, tu attends quoi de moi? Bah c'est vrai que, c'est vrai que, bah quand même». Je fais: «Beh oui» et je lui dis: «Tu penses que je le ferais pas? Tu penses que j j j je ferais pas exactement l'inverse?» il me fait: «Si je sais que tu je» ouais, ouais et puis il me dit il me dit il me dit: «Mais si je sais en fait que tu tu me sortirais du truc et que tu le mettrais lui à ma place et que tu m'offrirais un café». Je fais: «Oui bien sûr, et ben tu sais quoi comme tu as joué le jeu jusqu'au bout même si tu t'es moqué et que tu as tu as t tu as tout récuré. Tu sais quoi? Va prendre ton café». Il me fait: «Tu es sérieux?» je fais: «Oui, tu as bien bossé, beh ch heu. OK tu t'es moqué tu as ét tu as tu as tu as pris mais je suis pas, heu, je suis juste. Tu as bien bossé, c'est bien, va te prendre un café et prends toi une bonne pause» et et un
Mmh. Ouais, puis tu as pas le choix en plus en tant que manager, heu Ouais, OK. Mmh. C'est un vrai travail d'équilibriste hein, quand même, hein, heu
Exactement! Exactement! Et et il est, il hallucinait. Un c d'un côté je le punis, d'un côté je lui machin. Je lui dit: «Oui! On y va» et et, il a jamais, et ça a été 1 de ceux qui était le plus qui aidait le plus les gens après cet épisode-là.
<laughs> Oui. OK, ouais. Ouais, mais en fait ça normalise aussi un peu ça quoi, il y a et c'est vrai que t'es pas tout le temps obligé d'être gentil, pas tout le temps obligé d'être mé méchant. Enfin voilà que, c'est juste un un juste milieu, une fois que les gens ont compris ça, c'est dédramatisé aussi, ouais je comprends. OK, bah écoute je te remercie pour ce partage sur comment poser les limites, heu, sans se sentir coupable c'était très instructif d'avoir ton point de vue.
La même, pour tout le monde. Mmh. Et beh, écoute c'était avec plaisir, merci à toi pour toutes tes questions.